ま、最近悩んでることがあって、なんかその、まあ、なんて言うんですかね、会社の飲み会とかで、なんか正直その知らない方とかって結構いらっしゃることが多いじゃないですか。
ええ。 ああ、ま、そうですね。
あ、そうなんですよ。で、特になんか自分が異動してきたばっかりだったりとか、もうほんとにその顔見知りがいない状況で、ま、正直、ま、孤立しやすいのかなっていう風に思ってるんですね。
はい。 あ、そうなんですね。なんかね、最近なかなかそういう飲み会っていうのもね、なんか減ってきてはいるのか増えているのかわからないですが。うん。
はい。 いや、そうですよ、ほんとに。そうなんですよ。で、まあ、とはいえやっぱり、まあ、二次会、さまあ、2時間3時間ぐらいあるじゃないですか。えつってなった時に、じゃあなんかずっと、ま、一人で飲むのもなんだかなと思うので、ま、交流したいなあとは思うんですけど、ま、とはいえ、なんか、相手のことも知らないし、に自分のことも知られてないから、なんか、どうやって始めつきっかけ作ろうみたいなめっちゃ悩むんですよね。
そうですね。 ええ。 はい。 あ、そうなんですね。もともとは、結構人と交流するのは、お好きな方ですか？
はい。ま、結構それこそプライベートの飲み会とかすごく多くて。なんか友達の友達みたいな、あ、関係値だとだいぶ話しやすかったりするんですよ。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
あ、なるほど。うん。でもなかなかね、仕事仲間っていうのは、どこまでうん。
いや、そうですそうです。 そうですね、なんかあくまで、ま、正直、おおなんか、あの同年代でやることって少ないですし。
はい。
なんかまあ、あの年上というか、先輩とかマネージャーとかなのか、もう本当にその新卒の子なのかっていう形、結構こう、なんですかね、あの差が激しいんですよね。
ええ。 うん。なるほど。うん。あのそそこにはちょっと楽しみ的な要素は少ないわけですね。
はい。なんか いや、間違いないです。ほんとに。
<chuckles> うーん。
ま、たまにやっぱりなんか年下とか先輩とかだと、気合う人は、ま、いいなくはないんですけど
はい。 ええ。
ま、とはいえ結構、あの初めましての人がすごい多い多かったりするんで
はい。
ちょっとこれどう、むずいなっていうのが、はい、思ってるとこっすね、最近。
ええ、なるほど。例えばそういうとこにいると、結構周りの人は話しかけては、来てくれるんですか？
はい。 ま、話しかけてきてくれるはいるんですけど、ま、ああこれほんまに気遣って話していただいてるんやなであったりとか。なんかあんまりこうなんだろうな、表面的な会話しかできないんで、ま、そうなるのはしょうがないけど、この時間めっちゃしんどいなと思っちゃうんですよ。<chuckles>
ええええ。 うーん。 ええ。 <laughs> どちらかというとなんかちょっと無駄だなって感じちゃうんでしょうか？
ああ、そうですそうですそうです。いや、もしあれですよ、あい相手も気遣っていただいているんで、すごい申し訳ないんですけど。
うーん、なるほど。 ああ、なるほど。あのちなみにそういう方たちは、あの今後もずっと関わっていく方たちですか？それとも今後そしてそのちょっと、何て言うんでしょう、深くなっていく可能性のある方たちですか？
はい。 ええ。 あ、ま、結構まあ、前者寄りで、もうほんとにその、ま、あの、まだ同じプロジェクトを経験してなかったりするんですけど、ま、将来的には一緒になる可能性も全然あるし。
うん。 はい。 ええ、え。
ま、なんならその、ま、全く交流がない状態なんですけど、ま、ある程度その知見であったりとか、まあ自分が経験してないプロジェクトとかっていうのも、もちろんやられてるんで、ま、多分なんかその、関わることのメリットはめちゃくちゃおっきいと思うんですよ。
ええ。 はい。 うーん、なるほど。うん、そういう時に結構じゃあこう、ご自分の方からなんかあのね、そういう感じで、こう積極的にいいことを言うようにお話をされることはあるんでしょうか？
うんうんうん。 確かにこれ自分で突っ込むというか、お話しきかけに行くことはあるんですけど、これまだ難しいのが、ま、逆に僕以外の方同士は割と前から面識あったりとか、なんか同じ案件やってたとかで、結構関わりがま、関係値ある状態なんで
はい。 ええええ。 はい。 え。 うん、はい。 ええええ。
なんかもうそこでもう会話が発生してるっていうんですかね、なんかもう結構盛り上がってたりするんすよ。
ああ、なるほど。
なんかいわゆるあれですか、身内感って言ったらいいんですかね。
はい。
なんで、ま、これやこの状況で行くのなかなか難しいなっていう。
あ、ううん。 ああ、確かにね、なんか出来上がった中に1人でいるのって結構しんどいですよね。
いや、もう間違いないです。ほんとに。
うーん。ね、なんかその、なかなかあのね、ほんと年齢差もあるし、同じ感じの人がいないっていうのもね、初めてん中でも、う余計大変かなと思うんですけれども、あの、ね、ぞこう話しかける時に、もちろんね、向こうが話してる中に入っていった時に、あの、ね、きっとお話を聞いてる態度になると思うんですが、ご自分でこういう風になんか話しかける時に工夫してる、なんか初めてんところで、まあね、こういう風にしようとしてるっていう何かこうポイントってありますか？
はいはい。 ふんふんふん。 ふんふん。 なんかちょっとま、表現が難しいというかややこしいかもしれないんですけど、結構その最大公約数的な話題を振るようにしてるんですよ。てか、うなんか、集団の中でまあ、その一対一で話してる感じというよりかは、なんかある程度その場にいる人たちが、ま、共通認識を持てるような会話を選んでるんやしのすよ。
はい。 ああ、なるほど。 はい。 ああ、じゃあ、あの、答えやすいような会話を。うーん、なるほど。そういう場合って結構話が続きますか？
あ、そうですそうですそうです。 ま、続きはするんですけど、やっぱ最大公約数的なものだと、ま、どうしてもそんな深い会話にはならないっていうのが、ま、デメリットでもありますし。
はい。 ああ。 ええええ。
ま、これほんまにこの方法論合ってるんかなっていう。
<laughs> なるほど。ね、でもそういう方たちが話している内容って、ま、飲み会なんですけど、割とこう一般的な話が多いんでしょうか？それとも自分たちのその内輪で、ね、内輪の仕事の話が多いんですか？
はいはい。 ん、ま、結構半々ぐらいではありつつ、ま、とはいえやっぱりそのグループも、ま、年齢離れてることって結構あったりするんですよ。
うん。 はい。
だから本当に、ま、あの、ある人が25歳で、もう1人は30歳とかで。
ええええ。
なんで、ま、割と世間体的な話って言ったらいいんですかね。なんかそういう、ま、表面上のまあ、先輩と後輩の会話やなみたいなのが結構あったりするんですよ。
うん、なるほど。 あ、じゃあなんかその飲み会は、本当にもうただ単に親睦を深めるための飲み会ああ、じゃ、本当にね、ある意味1つのお仕事的な参加なんですね、皆さん。
あ、いわゆるそうですそうですそうです。 いや、そうなんですよ。もう飲み会というよりかはなんかもう、あれですよね、業務の一環ですよね。
うん。 <laughs> なるほど。うーん。ね、なんかそういう中でやはりね、知らない中で孤立感っていうのはやっぱりちょっとね、しんどいなって、さらに行くのが、ねハードル高いですよね。うん。うん。なん
うん。 いや、思います思います。ですです。 かね。はい。
<laughs> なんかそういう中でこうあの結構話が上手い人っているじゃないですか。盛り上げ役とか、ね、なんか、いますよね。そういう方のこう近くで話をしたりとか、そういう方の近くに座るっていうのはどうでしょうね。
いますよね。 あ、なるほどなるほど。そのキーマンを押さえてしまうと。
はい。
なるほど。あ、確かにその発想あんまりなかったなっていうのと、なんか今思い返しても結構いろんな本部があるんで、割といろんなのんほんま飲み会に参加するんですけど、やっぱりその、ん内気とまではいかないけど、ま、普通にこうなんですかね、平坦な飲み会っていうのもありますし、さっきおっしゃったような、あの、ま、めちゃくちゃ盛り上げ上手な人が何人かいて、もうめっちゃなんかそのもう会全体が盛り上がるみたいなんで、結構下がったりするんですよ。
はい。 ええ。 はい。 ええええ。 はい。うん。 はい。 ええ、なるほど。うん。
で、僕ぜんいふ基本やいか前者のなんかあんま、その、盛り上げ役がいない本部の飲み会に、なんか最近参加することめっちゃ多くて
ええええ。 あ、そうなんですね。じゃあ平々淡々と進む飲み会で。うーん。
あ、そうです、そうです。なんか今思い返せば、なんか前はそういう盛り上げ役がいる飲み会が多かったんで、そういう気持ち的に楽しかったし、楽やったんですよ。
はい。 はい。
なんか、そそうご指摘いただいて振り返ると、確かになんかそういうキャラいないなっていう。
あ、なるほど。そこはきついですね。
なんか なんか、そうで、そこの差分が今あるんやなと思いました。
うん。ちなみにご自分はその盛り上げ役になるようなキャラではないわけですね？
そうですね。ま、でも結構相性というか、前の本部の方は、ま、逆に自分もいじるし、相手もいじってくれるから、結構なんかちょっと自分で言うのあれですけど、ま、盛り上がっていたしんじゃないかと思ってたんですよね。
うん。 はい。 ああ。 あ、なるほど。うん、ま、人のね、なんかいじり方が上手い人が1人いてくれると楽ですよね。
ですね。 いや、間違いないです。ほんとに。
<chuckles> ええ。ねでもなん
なんか今お話ししてて気づいたんですけど、なんか自分のその集団の飲み会の、なんて言うんですかね、立ち振る舞いが、まあ、いじりいじられっていう結構なんですかね、ま、仲がいいようなムーブじゃないですか。
はい。 ええ。 はい、はい。
まあ、一方で今参加している本部って、交流値もないからそれいじるのももちろん失礼だしし失礼ですし。なんか、あの、そういったまず関係、いじりいじられるような関係値を目指す、普段の業務で。っていうことがなんか求められていることなんじゃないかなって今思いましたね。
ええ、はい。 ああ。 あ、確かにね、なんか、あの、平平坦々とした中でも、おそらくこうね、やっぱり人と人ってこうね、なんか近くなればなるほど、自分がけ逆にね、居心地良くなって、あの、いろんなことがね、すあの、もちろん向上すると思うので、確かにおっしゃる通り、本当にね、なんか、その、ちょっとね、そこら辺を突っ込んで、日常的に種を蒔いておくっていうのも手ですよね。
うんうん。 はいはいはいはい。 う、間違いないすね。確かに、あ、すそのほんとなんすの種を蒔くか。はいはいはい。だから、その本番というか、飲み会本番の前に、ま、そもそも何て言うんですかね、ま、あの、関わるように関わるっていうか、その、ま、電話の回数を増やすとか、ま、オフィスに行ったら話しかけるとか、雑談するとかっていうことを、結構、ま、種を蒔いておくっていうのが大事なんですね。
はい。 ええ。 はい。 ああ。 そうですね。やはり、ね、なんか、せっかく行く飲み会で、そこがね、しんどい、あの、修行の場になるのはとても残念なので、ね、だから、なんか、そこをやっぱりね、その目的通り円滑にいくための、やっぱり、場にしたいですよね。
はいはいはいはい。 <chuckles> いや、そのさっきの修行っていうのがそうですね、もうおっしゃる通りすぎて、修行になってると思います。<chuckles>
はい。<laughs> ね、なんか、そういう修行も、ま、もしかしたら大事なのかもしれませんが、はい。うん。ね、ん。
<laughs> なるほどな。
でも、きっとはい。
やっぱ、あれですねはい。
はい。きっ
あれですかね。きっと
ええ。
なんなんでしょうね、その、今振り返ると、結構、その、業務時間中ってなかなか雑談、自分からしに行ってないなと思ったんすよ。
あ、なるほど。はい。
っていうのもありますし、みあ、これは、割となんか飲み会で、ま、孤立感を感じるというよりかは、そもそも自分がそういう環境を作ってしまってるんやなってのはめっちゃ思いました。
はい。 ええ。 あ、なるほどね。でも確かにね、なんかその、あの、自分がね、やっぱり入れないっていうのは、自分がね、入ろうとしてないっていうこともあるかもしれないんですが、ね、確かに、あの、おっしゃる通り日常的にこうね、ちょっと目を配ると、ね、その誰かのこうね、家族の写真が置いてあったりとか、なんかね、趣味的な、あ、この人こういうの好きなんだなっていうネタ探しをしておくと、はい、なんかお話を仕掛けるのに、こういうのお好きなんですか？とか、なんかね、そういうのもちょっとできるといいですよね。
うんうんうん。 はい。 あ、はいはいはい。 あ、なるほどなるほど。 なるほどな。なんすかね、そうですね。ま、種を蒔くっていうのと、ま、ネネタを探しておく、この人こんなことをやってるんやとか。
はい。
なるほどな。ま、多分その、なんて言うんですかね、ま、同僚とか年あの、こ年下の後輩とかに聞けば、多分そう、いろいろ情報、回ってくると思うんですよ。
ええ。そうですね。うん。なんか、平平淡々とした飲み会のね、方たちって、おそらくね、そうやって自分からすごくコミュニケーションを取るのが上手じゃないか方だと思うんですが、逆にやっぱり話しかけてもらったりとか、話が盛り上がるのは嬉しいと思うんですよね。はい。なのでね、その人がなんかちょっと嬉しくなるような、なんか、あえて好きなようなものっていうのをちょっとか探索していくと、話しかけてその話をされたら、きっと盛り上がると思いますね。
なんかなるほどなるほど。 はいはいはいはい。 あ、なるほどな。 うんうんうん。 いや、これめっちゃ勉強になりますね。確かにこの、相手がされて嬉しいことをまずやってみようっていうスタンス、マインドですよね。
はい。なのでねし新しいこう、あの、そね、そそこの中でこう一人新人だからこそ逆に言えばね、なんかそういうことをしてもらえると、すごくこう受け入れられ感があるような気がします。
いや、めっちゃ勉強になりました。もう早速実践したいです、これ。
はい、どうもありがとうございました。